El de carne de de res, ¿o de cerdo? Ah, de res. Okey, okey. Oye, y está superinteresante. Y dime, entonces, ¿así lo pla lo hacía tu abuelita o ella lo hacía específicamente de otra manera?
De res, de res, de res. Pues, en mi casa lo sabía hacer mi mamá, mi abuela, mis tías, porque, como te digo, es tan típico que todo el mundo aprende a hacerlo. Em, y, como te digo, eh, también depende de la persona, el gusto, lo lo lo espesito o lo aguadito que quede. Por ejemplo, a mi abuela le gustaba muy aguado
Ujú. Sí. Ajá. Okey, okey.
que la sopa quedaras tipo sopa, sopa, sopa, pues. A mí me gusta que quede espeso. Y eso tiene un truco, que te lo voy a contar, pero no se lo dirás a nadie.
Ujú. Okey. A ver, a ver. No, es secreto, te lo prometo.
<chuckles> Te lo juro que es un secreto. Se lo he contado solo a mis amigos más especiales, pero te lo voy a contar a ti.
Está bien. Vale.
Resulta que para que el sancocho quede espeso, lo que tú haces ah, bueno, el sancocho también tiene plátano, muy importante, sin plátano no es sancocho, plátano verde y plátano no es el el banano, como en algunas regiones lo conocen como plátano, sino el plátano que es otra mata, ¿no? Hay una diferencia entre el el plátano y y el banano.
Ajá. O. Okey. Ah. Ajá, a ah. Ajá, el que es como, como duro, digamos, ¿no? No es el, el fre el dulce suavecito.
Sí. Correcto, correcto, correcto. Que no se puede comer crudo cuando está maduro, ¿ves? ¿Ves? Porque el banano sí, el banano se no se puede comer verde, pero sí se puede comer obviamente, maduro. El plátano se puede comer verde y maduro, pero cocinado, mm, ¿qué?
Ajá. Ah, ya. Ya, ah, entiendo. Okey. Eh. Ajá. Sí, okey, ya, ya va.
Entonces, ¿qué haces tú? Tú le echas el plátano, un plátano entero, la mitad de un plátano, más el plátano que lleva el sancocho, que va picadito, y, cuando ya hiciste la sopa, tú sacas ese plátano y lo licuas con el mismo caldo de las del sancocho.
Ujú.

Más, sí, sí, sí, que concentren más los sabores, ¿no? Okey. Bueno, pues, oye, y una última pregunta, mira. Tú cuando haces el sancocho, a mí me da mucha curiosidad con qué lo acompañas, ¿no? Si, como dices, es un plato del día a día, pero si va mejor tal vez con una soda o tal vez a lo mejor a la a la hora de, este, de servirte, no sé, un vinito, ¿cómo lo acompañas normalmente?
Correcto. Sí. Ah pues depende de lo que a ti te guste. Si te gusta tomarte tus traguitos, lo acompañas con un vinito. Sí n sí eres así como, mm, quieres mantener la dieta, a pesar del sancochón que te estás <chuckles> comiendo, te tomas la agüita, agüita con limón. Pero, pues, en general, te voy a decir con qué se acompaña, más con la comida que va va, siempre se acompaña con arrocito blanco y tiene que ser blanco, o sea, jamás vas a ver que el el sancocho se pone con un un un arroz de colores o un arroz con otras cosas. Tiene que ser blanco y así, sin nada más, por lo mi claro, porque el sancocho tiene demasiados sabores, entonces combinas demasiado. Se acompaña con un aguacatico
Okey. <chuckles> Ya es light. Ah, okey. Ujú. Mm. Ajá. Ujú. Okey. Sí, para que predomine, ¿no? Sí, sí. Okey. Delicioso.
buenísimo, cualquiera, puede ser mexicano, colombiano el aguacate, delicioso, mientras sea aguacate. Y el toque final, le echas cilantro para que le dé el saborcito. Entonces, siempre lleva cilantrito y también tú puedes hacer como una especie de ahogadito, que le decimos nosotros, que es, eh, cocinas el la cebolla, tomatito, le echas especies, y también le puedes echar un poquito como al final cuando sirves. Pero digamos que en términos generales para toma para tomar acompañado puede ser juguito, un juguito natural
Okey. Sí, sí. Oh. Ujú. Ujú. Ujú. Okey.
de fruta, cualquiera que tengas.